Na ano ang nararamdaman mo kapag may taong hindi nagbabayad ng utang sa 'yo?
Una sa lahat <laughs> hindi ako na hindi ako actually nagpapautang.
Mhm. Mm.
Hindi talaga. Tapos kunwari mga kaibigan o ka-opisina mayro'n lang akong limit na kahit ibigay ko, ang ang prinsipyo ko kasi, ah, dapat yung ipapahiram ko is hindi siya parte ng budget ko o ng savings ko. Dapat extra lang talaga siya. So 'yong pera na 'yon ang limit ko lang hanggang 500. Ngayon kung 'di niya bayaran nasa kanya na 'yon. Hindi kasi ako marunong talaga maningil.
Oo. Mm. Mm. Hmm. Mm.